Meron, meron gano'n, na kahit hindi gutom pero may cravings, ayu ma madalas ‘yan minsan. Parang parang gusto kong mag-ice cream ganiyan. Tapos ay, lalo na kapagka sahod ‘di ba parang inisip, “Uy, deserve kong kumain ngayon.” <laughs> ‘Di ba. Oo, ‘yan deserved ko nanaman kumain ngayon tapos hindi na maintindihan ngayon ng katawan mo kung na ito ba yung nagda-diet o ano. <laughs> ‘Di ba, may mga gano’n na parang, ah, kahapon gusto kong mag ano kung, ah, mag-chocolate ganiyan tapos kinabukasan parang, “Ay parang masarap mag-ano, mag-pizza ulit.” Ganiyan, may mga gano’n, tapos pagdating ng ng tanghalian gusto mo naman ib iba yung kakainin mo. Parang masarap mag-ano, lalo na kapagka maulan, ‘di ba. May ay, masarap mag-noodles masarap mag-ramen ganiyan. Tapos pagkatapos no’n, ayan na may tuyo. Tapos pagkatapos nun, ‘di, um, dadaa dadaan ang dinner ‘di ba, so parang, “Ay masarap mag-samgyup ngayon makapag-order kaya.” ‘Di ba uso yung ano, yung ganun, yung, u um, samgyup nalang sa bahay. Ganiyan, mag-o-order ka nalang ng ano, parang para hindi ka nalalabas o kaya, ah, ano anong tawag dito. Yung nilagang baka, ay maulan kasi eh, sarap 'di ba. Oo, minsan ano naman, minsan parang, um, magtatanong ka kung sino ba ku kung sino man ang magluluto. Parang anong ulam natin ngayon o ta’s sasabihin kung ano, sinigang na ano, sinigang na bangus, ganun. “Ah, mag-order na lang tayo kasi gusto kong kumain ng ano, ng ganiyan.” ‘Di ba. Sosyal, bagong sahod ‘di ba, mag-order next. <laughs> ‘Di ba yung mga ganong cravings ka na ano eh, hindi naman ‘pag, um, ah, ah, katulad ng ‘pag kasi ‘pag nag-cravings siyempre hindi ko naman na-order ng para sa sarili mo lang ‘di ba. Itatanong mo pa rin yung mga kasama mo sa bahay parang napakaano mo naman <laughs> napaka-selfish mo naman kung hindi ka mag-aalok ‘di ba. Ay ayun, oh eh may mga kasama kang, ah, may kasama akong mga anak na lalaki na ang lalakas din kumain ‘di ba.. <laughs> Ganiyan.
Mm. Mm. Mhm. Wow, ayan tayo ayan na naman tayo sa deserve eh. <laughs> Oo. Mm. <chuckles> Mhm. Okey. Mhm. Ay, oo. Totoo. Tapos yung mga champorado, yun, mami. Yes. Mm. Mhm. Mm. Ay, naku ang sarap. Mm. Mm. Ay wow, bagong sahod. <laughs> Wow, ang yabang ah. <laughs> Okey, oo. Mm. Mhm. Ay, oo naman. Oo. Oo. Mm, mm. <chuckles> Ayan, alam mo maraming salamat ha nakakatuwa yung mga impormasyon na naibahagi mo.
Ayan, salamat po sa pakikinig. Ingat po palagi, paalam.

Tama naman. Kaya lang, um, kapagka cravings s cravings, ayan talaga yung ano, eh, um, minsan umaabot pa naman ng kinabukasan 'yan. Parang, sige wala akong makita, bukas na lang, 'di ba? Depende sa availability mo 'yan ng paghahanap kung ano yung kakainin mo dahil dun sa cravings mo. Um, praktikal na paraan, ah, wala naman. Ah, pero siguro kung meron kasi talaga mahihilig sa chichirya, 'di ba? Ah, meron akong mga pamangkin na ganiyan, na kahit anong pigil mo na ano, na sabihin mo na masama sa kalusugan ang chichirya, eh, yung mga ganiyan, ay hindi pa rin, tumatakas pa rin. So ayun, ayun talaga yung ano minsan. Minsan, bibili sa labas, 'di ba? Dun na uubusin sa labas, 'di ba? So, ayun yung, ah, walang para walang praktikal na paraan naman diyan talaga. Pero kung siguro, kung magkakaroon man ako ng ganiyan, um, eto yung ano, um, anong tawag dito, ah, uh
Mhm. <laughs> Oo. Mhm. Mhm. Mm. Mm, ay naku. <laughs> Oo. Mhm. <chuckles> Mm.
Yung pag pagkakaroon ng ano, ng disiplina sa sarili, si siyempre, 'di ba? Ang chichirya, eh, ano, ah, masama sa kalusugan. Lalo na kapagka masarap mag-soft drinks, 'di ba, pagkatapos kumain. <chuckles> 'Pag busog na busog ka, oo, 'di ba? Minsan, hindi mo mapapansin, halos maubos mo na yung isang ano, yung family size ng Coke, 'di ba? <laughs> Sa sobrang ano, sa sobrang <sniffs> sa sobrang ano, ah, pagka gusto mo na kumain ng ay, uminom ng soft drinks. Um, meron akong ano, meron akong mga moments na ganiyan na parang ang sarap, ang sarap mag-soft drinks ngayon, ganiyan. So 'di, ah, magpapabili ng tatlong bote 'no, bote, 'di ba, ganiyan, oo. 'Di ang sarap ng ano, ang sarap ng buhay, pa-soft drinks soft drinks lang. Minsan, meron akong ano, eh, yung, ah yung sa chichirya naman, kapagka yung mga nostalgia na ano, na parang, uy, eto yung 'pag kinakain ko nung bata, katulad ng Zeb-Zeb, yung Cheez-Zum na gano'n. Hindi ko alam kung kung naabutan mo yun o meron sa inyo niyan. <chuckles> Yung mga chichirya na' yan nung bata. Ayan, Cheez-Zum, tapos yung Cheez-It, tapos Snacku, yung mga ganiyan. Na parang, uy, teka lang ba, eto yung kinakain ko nung bata ako, ta's edi bibilihin ko nga ng marami, 'di ba? Dahil bilang ano, natutuwa ako dun na, ay parang ano, parang bumalik ka sa pagkabata mo. So, tapos 'pag natikman mo na, parang iba na yung lasa, 'di ba? So, ay yun yung siguro yung ano, yung pagiging impulsive na ano, na parang, ay, uubusin ko 'to kasi ano, eh, yung para kang bumalik sa pagkabata <laughs> ganiyan. So, tapos, ah, meron akong ano, eh, meron akong may times na ano din, yung nang nagugutom ka tapos sumakto sa cravings mo.
Totoo 'yan. Mm. Eh, oo. Eh, sugar yun. Mm. Mhm. Ay gra grabe naman 'yan. <chuckles> Mhm. Mhm. Hmm. We <laughs> oo. Mhm. <chuckles> Mhm. Mm. Meron pa yung Cheez-Zum ata, oo. Mm. Mm. Mhm. Mm. Oo. <chuckles>